बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे भी कहीं-कहीं लगता है, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि मैंने भी देखा है कई कई केसेज़ देखे हैं मतलब फ़िल्म वगैरह पे भी देखा है, ये सब चीज़ें मल बहुत ज़्यादा मतलब होती हैं कि जिस तरफ जो झुकाव पैसे का होता है, तो कानून उसी तरफ झुक जाता है, पुलिस वगैरह भी जो है थोड़ा उसका ही साथ देते हैं, वकील भी उसी तरह से साथ देते हैं। और मुझे लगता है कहीं न कहीं जो अपने देश है उसमें कानून को जो इतनी आसानी से मोड़ा, तरोड़ तोड़ तोड़ व तोड़ मटो मोड़ दिया जाता है, कहीं न कहीं उसी की वजह से ही ये सब जुर्म बढ़ते हैं, अगर देखिए अगर एक एग्ज अगर जैसे कड़ी सज़ा मिले जितना भी वो बड़ा आदमी हो या कितना भी पैसे वाला हो या हो तो उस अगर एक कड़ी सज़ा मिलती है तो एक ये एग्ज़ाम्पल सेट होता है, तो आगे आने वाले जो लोग होंगे वो इस जुर्म को करने से कहीं न कहीं बहुत डरेंगे भी।
हाँ। हाँ। अ, हाँ। जी। हाँ। हाँ। जी। हाँ। हाँ। हाँ। अ, हाँ। हाँ। बढ़ते जा रहे हैं, हाँ। जी। अ, जी, जी। हाँ। हाँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल अगर मतलब कानून हमारे देश का बेहतर हो जाए, तो बिल्कुल कहीं न कहीं मतलब थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा इन सारी चीज़ों में कि घरेलू हिंसा हो गई या फिर क्राइम हो गया, किसी तरह का कोई जुल्म हो गया, उसमें जो सज़ा जिसको मिलनी चाहिए, जो मतलब वो होता है, गुनहगार होता है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए ना कि जो नहीं गुनहगार है और कम ताकतवर है, उसको सज़ा मिलती है आजकल। है ना? तो मैं तो यही कहूँगी कि बिल्कुल कानून देखिए पूरी तरह से हमें उसके भरोसे नहीं रहना चाहिए कि हाँ, जो करेंगे कानू जो होगा कानून से ही होगा, ऐसा नहीं कभी-कभी कुछ चीज़ें अपने आप से भी हल हो जाती हैं, जितना बेहतर तरीके से आप बाहर नहीं हल कर पाते हैं, अपने घर में कर पाते हैं ना, कई अ, सबके साथ बैठ के वो तब होता है जब हम में आपस में थोड़ा-सा समझ होती है। हम एक-दूसरे को समझते हैं, एक-दूसरे की बात को मानते हैं।
जी। जी, जी। जी, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगता है कि अपने देश में क्या होता है कि जैसे अगर एक औरत आवाज़ उठाने की कोशिश करती है या उसके साथ थोड़ा-सा मतलब शुरुआत में जैसे शादी होके जब जाती है, हल्का-फुल्का कुछ कर्म होते हैं गलत हिंसा हल्की-फुल्की भी होती है, तो कहीं न कहीं उसके घरवाले भी समझाते हैं कि थोड़ा-बहुत मै, मै मैनेज कर लो, ज़्यादा अ, दिक्कत ना करो, थोड़ा-बहुत तो होता रहता है, तो कहीं न कहीं अगर शुरुआत से ही अगर उस चीज़ के कफ ख़िलाफ़ कदम उठाया जाए तो बड़े जो इंसिडेंट हो होते हैं, वो कहीं न कहीं रुक सकते हैं। क्योंकि हम लोग थोड़ी-सी छूट दे देते हैं अपने समाज में पुरुषों की तरफ तो कहीं न कहीं उनका जो एक मनोबल बढ़ जाता है इस तरफ, अगर उनको पहले से ही हम लोग कर दें कि नहीं जी, हमें तो बिल्कुल ये सब पसंद नहीं है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि और परिवार वालों को भी एक औरत का साथ देना चाहिए इस मामले में क्योंकि हिंसा चाहे औरत की तरफ हो या चाहे एक पुरुष की तरफ हो, हिंसा किसी के लिए भी अच्छा चीज़ नहीं है।
हाँ। हाँ। जी। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। उ हाँ, हाँ। हाँ। बिल्कुल। हाँ। जी। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल।